Oke, tapi Masnya pernah gak merekomendasikan lagu yang Masnya suka ke temen gitu? Dan mungkin ada yang, wuh bagus juga nih gitu temennya gitu. Ada gak?
Oke, ada tuh beberapa. Jadi mungkin kalau lagu kayak NF padi itu aku suka rekomendasiin kalau ke temen aku yang misalnya ada yang merasa down, ada yang merasa agak apa ya, mungkin lagi sedih gitu ya, mungkin coba deh dengerin lagu ini mungkin cocok buat kamu, gitu, tapi kalau misalnya buat lagu-lagu lain kan sebenarnya lagu yang aku dengerin enggak cuma itu aja ya, itu cuma salah satu lagu yang misalnya pas aku lagi sedih. Tapi ada juga kok kayak lagu-lagu yang, eee, apa ya, yang aku suka memang karena aku suka secara, eee, apa, penyanyinya, secara dia menyanyikan lagunya gitu. Jadi, eee, ada tuh yang judulnya Postmodern Jukebox. Mhm, jadi Postmodern Jukebox ini sebenarnya bukan, eee, apa ya, bukan musisi yang bikin lagu asli gitu, tapi dia lebih banyak aransemen heeh cover lagunya remix-remix gitu dari lagu-lagu terkenal, dan dia itu bawainnya secara apa ya, eee, jadi jazz gitu lagunya. Mhm, jadi versi jazz. Heeh dan aku nggak tahu kenapa suka banget sih sama aransemen lagunya mereka, dan ini beberapa kali aku coba rekomendasiin ya ke temen aku, dan sebagian besar sih kayak 90% tuh pada suka gitu, karena kan lagunya memang terkenal dan, eee, pembawaannya itu kayak baru dan menarik banget menurut aku gitu.
Heeh. Heeh. Mmm. Heeh. Oke. Mmm. Oke. Mhm, cover ya, aransemen. Menara? Jazz? Oh jazz, oke. Oh. Mmm. Mhm.

Mmm, berarti Masnya, itu, tipe yang kayak harus meresapi ini ya, ke, eee, mood Masnya, itu ya, mungkin ya, perasaan Masnya, ya. Nah, tapi pernah nggak sih Mas, coba kayak, mmm, orang lain gitu mungkin? Yang, eee, pas galau, kita nyetelnya lagu yang semangat gitu.
Mhm. <chuckles> Betul. Ah. Mmm, oke. Mmm, kayaknya sih pernah ya, beberapa kali, cuma, eee, ya pada akhirnya, ya aku akan nyarinya lagu-lagu yang kayak tadi sih, jatohnya yang kayak memang yang aku mau. Mungkin kayak satu dua kali cobain lagu yang ini, eee, mungkin yang agak upbeat gitu ya. Rap juga ada yang temponya cepet tuh. Eee, iya kadang bisa membantu juga sih, kalau itu mungkin lebih mendistraksi kali ya, jadi enggak kepikiran masalahnya, jadinya, ya udah bisa merasa lebih semangat lagi. Tapi memang momen-momen lain itu lebih banyak, mmm, aku dengerin lagu yang, eee, memvalidasi perasaannya itu dan, eee, ketika, eee, mendengerin lagu itu, rasanya itu tenang dan, ya udah bisa lanjut lagi juga sih, sama jadi efeknya sama, cuma mungkin prosesnya aja yang beda.
Mhm. Oke. Mhm mhm. Mhm. Oke. Mhm. Oke, berarti ini ya, emang apa ya? Ya kayak Mas, yang sebutkan tadi ya. <chuckles> Nah, eee, kalau mhm, memang beda-beda, kalau untuk apa ya, Masnya itu pernah enggak kayak, eee, apa ya, kita kan, eee, mungkin pernah ya, kayak beda selera musik sama temen mungkin atau sama keluarga, atau mungkin bahkan sama pasangan juga ya. Masnya, itu kayak pernah nggak sih, itu kayak menyesuaikan musik biar apa ya, bisa ngobrol sama temen Masnya, atau mungkin keluarga atau pasangannya? Jadi biar obrolannya bisa nyambung gitu loh, Mas, pernah nggak Masnya?
<chuckles> Mhm, betul. Jadi memang beda-beda. <chuckles> Untuk. Mhm. Mhm. Oke, mhm. Nah, iya sih. Itu pernah, karena kan kebetulan, eee, apa ya, aku merasa lagu-lagu yang aku dengerin itu, bukan lagu yang umum orang tahu gitu, kayak misalnya NF tadi. Nah, kalau misalnya aku ngobrol ke temen atau ke banyak temen aku ya, eee, biasanya sih enggak banyak yang tahu si lagu NF ini, mungkin orang-orang kan taunya lagu yang cukup umum ya, yang kayak lagu-lagu pop, lagu-lagu yang mungkin lagi viral atau lagu-lagu apa ya, iya itulah pokoknya lagu-lagu yang viral, heeh, betul.
Mhm. Heeh. Oke. Benar. kayak DJ DJ gitu ya, mungkin yang lewat-lewat di sosmed gitu, mungkin ya? Heeh.
Betul, dan aku tuh kadang kalau lagu-lagu yang kayak gitu, ya oke, ada beberapa yang cocok. Tapi, eee, beberap seringkali tuh kayak merasa B aja gitu, enggak ada yang kena banget di aku. Jadi, eee, iya udah, mungkin kalau lagi misalnya nongkrong sama temen nih, atau lagi apa ya, lagi bareng temen, di mobil mau pasang musik, aku akan play lagunya itu bukan yang NF tadi, karena kan orang nggak ngerti ya, lagunya. Jadi aku, eee, cari titik tengahnya aja nih, lagu-lagu yang sama aku tahu dan teman-teman aku tahu juga. Supaya, iya bisa sama-sama enjoy dengerinnya. Karena kan kalau sepihak doang kan nggak seru ya, jadinya malah, ini kok soal aku doang nih, yang dengerin lagu yang mau, yang lainnya jadi kentang gitu kan, ibaratnya.
Mhm. Mmm. Mhm. Iya. Mmm. Iya sih. <chuckles> <chuckles> Berarti Masnya, kayak tipe yang, eee, menyesuaikan ya?